Ой, ну ты знаешь, э, у меня было несколько таких вот, э, случаев.
Мгм.
В 1 случае, а, когда мы разъехались с нашими друзьями в разные страны, а, то со временем я начала понимать, что наше общение становится слишком таким, знаешь, поверхностным.
Мгм. Поверхностно. Мгм.
Да, то есть, ну, э, первое время, да, хочется как-то поддерживать отношения, там, э, следить за жизнью, как там у вас, как у нас. Мы там делились фотографиями, видео, часто общались. Но, э, со временем, ты понимаешь, что вы общаетесь друг с другом только таким, чем вы можете, ну, как сказать, не слишком личным, не слишком, э, глубоким. Вот просто что-то такое. Вот сегодня мы были там, поехали туда, вот у нас вот так такая природа, у нас вот такая школа. Ну такое, знаешь, что-то. Да, да, а вот, э, нет вот, тех разговоров по душам, которые у нас были, когда мы вместе жили и встречались часто вот лично. Нет каких-то таких тем, знаешь, э, таких тонких. Да, да, то есть вот через, э, соцсети, через чаты или просто да, даже даже по видеозвонку, ты всё равно чувствуешь какой-то такой барьер, и не можешь вот просто свободно, как раньше, вот просто искренне, вот от чистого сердца поговорить, обсудить там с ними такую тему.
Мгм. Мгм. То есть какое-то, э, рафинированное, да, какое-то. Мгм. Который обсудит за чашкой чая вместе, да, или за обедом. Мгм. Мгм. То есть, ты считаешь что всё-таки, э, соцсети не могут заменить настоящие идеальные отношения, когда человек сидит и друг к другу. А вот
Да. Да, я я в этом реально убедилась.
Мгм. А как? А вот что же делать тогда, если всё-таки расстояние между людьми? Как вот как поддерживать эту теплоту в отношениях?
Я не знаю, мне кажется, это очень сложно, и я думаю, что из-за этого, э, дружба может остывать со временем, потому что если ну, если это какое-то короткое расставание, то окей, вполне можно, вполне. Да, наоборот, ты следишь, как бы участвуешь в жизни, следишь, э, за соцсетями, как-то вы общаетесь, ну, классно. А вот, э, если это д долгий путь, там, годы, то, мне кажется, это просто неизбежно, что ваши отношения изменятся. Мгм.
Мгм. М-да, да, соцсеть, наоборот, тут помогает, да или? Мгм. Мгм. Рас распадётся. А вот, м, бывали ли в тво в твоей жизни такая ситуация, когда наоборот, соцсети или, э, какие-то современные мессенджеры наоборот, э, помогли создать какие-то отношения?

М, не знаю, ну, наверно, информация, потому что н не было бы соцсетей, много много бы чего мы не знали, не было бы возможности, э, вот это получить, да, узнать. М, вот доступность информации. Вот это плюс.
Мгм. Мгм. Мгм, и даже даже в жизни, э, как это, в в личной жизни других людей это тоже это тоже считается хорошо?
Не знаю, насчёт личной жизни других людей у меня, э, мнение колеблется. <laughs> Это зависит от моего, э, самочувствия, так сказать, от моего внутреннего мира, потому что сегодня, я могу вот так посмотреть на эту, э, мысль, завтра по-другому. Ну, кстати, вот моя недавняя мысль это то, что соцсети помогают, эм
Мгм. Мгм мгм. Мгм. Да, расскажи.
миру, э, ви как бы, как сказать, видеть, что е ты есть. Потому что вот человек умер, да, и всё, вот жизнь, э, идёт без него, его его нет, всё, никто о нём, м он ничего о себе не говорит. Да, а здесь вот, когда человек, э, что, э, активен в соцсетях, то, э, ну, он он как бы живёт, да, все об этом знают. Вот есть этот человек, он живой, э, участие вот какое-то в жизни, да. Ну, то есть в это, в вот мысль в ту сторону, что в в позитивную сторону, да, в положительную сторону соцсетей Да-да, м, да.
Мгм. М-да. А. А тут какая-то память, да? Мгм. Мгм. Соцсети- это как большой, да, так большой-большой архив, активный. Мгм. Доступный для всех. Ну да, ну эт эт это конечно, да, вот это отличная вещь, да.
Ну плюс, конечно, можно поддерживать друг друга, можно делиться по, м какой-то вот, э, как-то помогать друг другу.
С помощью, да, с помощью же мессенджеров, да, ну да, да. Ну что же вот было очень интересно послушать, а. Спасибо что поделилась своими личными такими, ощущениями по о соцсетях, как они нам помогают и как, наоборот, они нам могут не помогать и дестабили да, мешать, а. Спасибо, было очень интересно послушать.
Потому что Да, мгм. Мешать.

Да, ты знаешь, у меня были такие периоды, э, вот прям противоположные. Одно время, а, я активно вела себя в соцсетях, там, э, рассказывала, что-то постила, там, м, описывала какие-то моменты нашей жизни. А потом был период, когда я их просто удалила или когда я вообще ничего не выкладывала. Вот просто иногда следила быстренько так, потому что у меня такие, н знаешь, наступали моменты в жизни, когда я р э, ну да, когда я разочаровывалась просто в этом. Потому что ты смотришь на всех успешных людей в соцсети, ты видишь эти прекрасные кадры, все красивые, все яркие, все успешные, идеальная жизнь, да. А потом, ну, кого-то из них ты знаешь, например, и знаешь, что у них в жизни на самом деле щас творится. А в соцсетях это выглядит, как идеальная картинка. Э, у да, какое-то лицемерие, получается. То есть, э, ты всем всему миру транслируешь, что вот у тебя вот так идеально всё, а на самом деле, у тебя не так. А люди-то это смотрят, и и, ну, как бы, особенно те, которые щас в каком-то уязвимом положении находятся, да, там, или в депрессии, или вот, м, с детьми, которые которые не могут, э, себе этого организовать, и они думают: ну, что со мной что-то не так, или вот вообще какие-то проблемы начинаются у них из-за того, что у всех всё хорошо
Мгм. Мгм. М. Мгм. Мгм. Вот да, что повлияло на это? Мгм. Мгм. Идеальная жизнь, да? Ага. Мгм. Мгм. М, то есть Мгм. То есть какой-то, получается какая-то иллюзия. Мгм. Мгм. Мгм, мгм, там лиля Да, им тяжелее это, да. А, то есть, наоборот, люди люди делятся, хотят поделиться чем-то позитивным, может, радостным. А, м, а другим, может быть, это на данный момент, наоборот, это как соль на рану, получается, да. То есть ни опять-таки, не так понимаю.